うん、なんか、す楽しいというよりも、なんでしょうね、すごいうん、はい。
うーん、ま、いわゆる、脳の中でアドレナリンとかそういうのが出るんでしょうね、きっこう色んなえ、ええ、で、それで、まあ、それがちょっとね、癖になるというか、まあ、うーん。へえ。
もう、ぶりぶり出てるでしょうね、きっと。うん。 いや、でも、やっぱり自然の中で、海の中で、おえ、月のね、月の下で泳いでるとかが、しゅうすごい気持ちいいですよ。うん。
うん。 ああ、すごい。 それは、えっと、なんでしょうかね、例えば、あの、うんと、なんか溺れそうになった、誰かが、こう、助けてくれるみたいな用意があって泳ぐんですか？それとも、もう、なんでしょう
いや、溺れるとこゆうすことは、せせ設定はないですね。<laughs>
<laughs> え、でも、そういう方いらっしゃらないんですかね？なんか、足がつったとか
え、すで、しょうがえすよ。うーん、いや。
ね。でも、オーンリスクでやるってことですよね？それって。
うん。 そうですね。いや、でも若かったので、そういうこと考え考えなかったですね。そしたらどうしようとかって。うーん。
うんうん。 ああ、そっかそっか。 うーん。
それよりも、楽しい、嬉しい、もうすごいのを、気持ちが強くて、とかちゅう、あたしなんか、もう、東京出身なので、まさか毎週末海で泳ぐとかいう考えが、も、自分にとってもう、なんてすごいんだろうみたいな。
うん。 そっか。 うん。 うんうんうん。 そうですよね。うん、うん、確かに確かに。ええ。
はあ。なんうん。あと、タダっていうのがいいですよね。<laughs>
タダ？あ、海だから、タダ。ああ、なるほど、タダでめっちゃ楽しめるみたいな。ええ、確かにね、そんな、道具も要らないですしね、いわゆる、ま、スウェットスーツぐらいですか？冬だと。
<laughs> まあ！わお。うん。 いらないいらない。 いや、あたしたちは、スウェットスーツなしで泳ぐんですよ。うーん、うん、ふん。
ええ！ 普通の水着だけですか？
いや、帽子をかぶるんですけど、うん、うん。うん。
いや、しいや、寒くて、すすごい。

いや、でも、水泳は、最近やって水泳は、プールでやってたんですけど、やめました。うん。
うん。あ、ええ！そうなんですか？それはどうしてですか？
残念なことに、あたしの、あの、30、す33歳とか、すすっごい若いコーチが、なんか、あたしに、あの、好意を抱いたのか、金目当てなのかなんだかわからないんですけど、なんかすごいちょっかい出してきて、で、初めは、あ、可愛いなと思ってたんですけど、なんか、あたし、もう、そんな、30とかじゃないので、もう、もっと、うも、すごい、もっといってるので、なんだろう、毎晩毎晩、テキストメッセージで「おやすみ」とか「おはよう」とか来て、んで、「あ、ちょうど、今、家の前にいるんだけど、なんか、お茶飲まない？」とか、ちょっとなんかそうこと言われて、なんかストーカーされてるような気持ちみたいな感じで、で、いちいち断ってたんですけど、なんか、すっごい面倒くさくなっちゃって。うん。
うん。 あああああ、なるほど。うん。 はいはい。 うんうん。 うんうん。 うん。 ああ。はい。 わあ！あ、ちょっと無理うんうん。あ、どうなんだろう。うーん。 うんうんうん。 あ、そっか。 うんうん。 ああ、そうですね。ま、こちらに気があるんであれば、ま、あれですけど、まあ、でも、そうじゃないとね、やっぱりちょっと困りますよね、ちょっと。
拒否、ひなんか、気がないわけでもないんですけど、でも
うんうん。

それもビキニです、ビキニ。どうしてかとゆ、と、洗濯しやすいから。<laughs>
ええ！ <laughs> ま、確かにね。生地少ないですけど。うわ、びっくりする。すごい。
<laughs> そう。あ、うん、そうそう。 でも、なんだろ、こう、なにが怖いとか言ったら、なんか、足がつったり溺れたりとかよりも、サメが怖かったですね。
うん。 ああ、さあ、サメいるんですね、ニューヨークも、やっぱり。
サメいるすよ、時々、あの、上がってるんですよ、砂浜にサメが。うん。だから、なんだろう、泳いでる途中に、急に「どうしようサメ」とか考え出しちゃうと、心臓がバクバクバクバクっていい出して、泳げなくなっちゃうんですよ。
いええ！そうなんだ、知らなかった。 へえ。 ああ、あ、ここもう、恐怖で。
もう、恐怖で、あ、もうダメだ、みたいな感じ。もう、ちょっとダメみたいな感じで、それがそれだけでした、うん。
へえ。 うんうんうん。 へえ。や、そっか。でも、やっぱ、サメは怖いんですよね？なんだろう
怖いですね。なんか、女性しか食いつかないとか言われるし。
あ、そうなんですか？なんでなんですかね。ええ。
うん。そりゃあたしたちやっぱり生理があるから血の匂いがするんじゃないですか？うーん。
ああ、そうゆうことか。生理じゃない日でも、そう、匂いがするんですかね？いや、そっか、サメか。食べられちゃう人とかいるんですかね？かかぶりつかれちゃう人
うん。 足だけ、かわうん、食われちゃった人とかいますよ、サーフィンやってて。なんか、あんまり、サメは人間食べたりすんの好きじゃないらしいんですけど、足とかが、うん、プリプリやってると、なんか間違って、うん、食いついた。
ふーん、ああ、やっぱり。 うんうん。うーん。意外にね。うーん。 あ、そっかそっか、餌と間違えてね。魚と間違えて食べちゃうみたいなね、ことなんでしょうね。うわあ、でもびっくりですね、それは。ああ、でも、そう、やっぱり達成感があるからこそ、やっぱり、いや、止められないとかってゆうことなんですよね、きっと。
うーん。 <chuckles> なんで